ครับ
แล้วเราก็หันหน้าไปหาเขา ค่ะ แต่ว่าในจังหวะนั้น ก็คือ ตอนนั้นหัวเราะกับเพื่อนอยู่นะ พอหัน แต่พอหันหน้าออกไปทางอื่น เราก็ไม่ยิ้มแล้วไง ก็หันแล้วตา สบตากันพอดี เขาก็ถามว่า เขาก็ถามกลับมาเลยว่า
ครับผม อืม ครับ
"ทำไม มีปัญหาอะไร?" เราก็บอก "หือ? <chuckles> ไม่ คุ ไม่มีปัญหาอะไร" แล้วถาม เราก็ถามเขาไปว่า "แล้วทำไม แล้วทางคุณมีปัญหาอะไร?" อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็เกือบ ก็เกือบเป็นเรื่องเหมือนกันค่ะตอนนั้นน่ะ เออ เนี่ย เนี่ยที่เขาบอกว่า แค่มองหน้ากันน่ะ ใช่ แต่ว่าเราไม่รู้ว่าสายตาเราเป็น ยังไงตอนนั้นน่ะค่ะ อืม ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ทางนั้นเคยโดนบ้างไหมคะ?
<laughs> เออ ครับ เออ ๆ อ๋อ โอเค ๆ อา <chuckles> ตอนนั้นใช่ไหม? โอ้ โอเค ๆ ครับ